Heu, un peu un un me un même système aux États-Unis, je m'en souviens plus le nom du projet, mais c'était un nom, heu, en tout cas un projet de je crois la C la NSA. Qui, heu ouais, un projet d'écoute généralisée, exactement. Où ça a été révélé par, heu, quelqu'un qui était, heu, ex-agent de la NSA, qui a après fui le pays. Où, heu, bah, ils se sont rendu compte que i des millions d'Américains étaient écoutés. Donc heu, beaucoup, beaucoup de personnes, heu, avaient des des des traceurs, heu, des puces vocales, où heu, on pouvait tout savoir sur eux, où ils étaient. Ça c'était vraiment, heu, <chuckles> ouais, c'est terrifiant. Ouais, c'est
Ouais. D'accord, un projet d'écoute généralisé ou? Ah oui. D'accord. C'est c'est un peu flippant quand même. Alors, quand même quand tu as rien à te reprocher, c'est pas agréable, quoi.
Ah oui, ouais. Et ces données-là, heu, ça peut servir à tout le monde, à, très bien, une petite entreprise qui va acheter des données à Google pour pour, heu, améliorer son référencement ou des choses comme ça. Ou à des gros groupes comme, heu, comme Amazon, Facebook, heu, ou à des groupes malveillants. Malheureusement, ça peut arriver que des données personnelles soient soient aux mains de personnes malveillantes.
Mmh mh. Ah, bah oui. OK, alors maintenant, qu'on a dit que c'était bien dangereux et que ça faisait bien flipper, est-ce que, toi, en tant que futur, heu, cyber, heu, protecteur de nos de nos données <chuckles> personnelles, tu as des tu as des armes, heu, des armes qui fonctionnent vraiment pour, heu, pour pour faire bouclier à tout ça?
<laughs> Ouais, déjà de pas trop, heu
Si ce n'est que de se débrancher et d'aller vivre dans une cabane au fond de la forêt, quoi. Mmh.
Ah ouais, non, ça c'est peut-être pas ça peut être une bonne idée, mais <chuckles> c'est peut-être pas l'idée que je je ferai, je tiens quand même à à ma vie. Mmh, déjà de pas, heu, de, par exemple, s bah, comme j'ai dit au début, sur les réseaux sociaux de vraiment, heu, tout mettre en privé pour pas que des personnes malintentionnées puissent, heu, de faire une sorte de profil sur nous avec, heu, toutes nos informations. Éviter de trop, heu, par exemple quand on va sur un site, éviter de trop accepter, heu, les de donner nos données. Donc, heu, si oui par exemple les cookies aussi, parce que les cookies peuvent être revendus, parce que les cookies sont des informations de navigation où, heu, ça scanne tout ce qu'on fait sur la page et après, bah, ça peut être envoyé à une autre entreprise qui va les scanner pour, heu, les revendre
<laughs> D'accord. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Ouais. D'accord. Ouais. Les petits gâteaux aussi, les cookies, ouais. <chuckles> Magnifique. Mmh mh.
et heu, ouais, donc, de pas trop accepter en tout cas d'accepter le minimum
Oui. Ah de des cookies essentiels, quoi
vraiment, ça c'est vraiment un conseil d'accepter, tss, les cookies essentiels, c'est c'est tout.
mais quand on parle de cookies essentiels et c'est justement la question que je me posais, il y a pas si longtemps, essentiels pour qui?

Pour éviter ce genre de fuite, heu, j'ai dit ça ça, ap pour, heu, en tout cas, pour les fuites, c'est pas <blows air> en fait, faut en donner le moins possible, bon, comme j'ai dit, mais heu, tout ce qui est fuite, heu, des entreprises, ça, c'est malheureusement, c'est pas de votre ressort, c'est pas de notre ressort, c'est, heu, la sécurité de l'entreprise et heu, qu'est-ce qu'elle a mis en place elle pour, heu
Oui. Ouais, on p on peut pas y faire grand-chose, ouais. Alors typiquement, tiens, j'ai une dernière question pour toi parce que c'était aux infos ce midi, heu, bientôt la carte vitale va être, heu, digitalisée donc ça arrive, là, ça ça commence à est-ce que tu conseilles de se lancer dans cette aventure-là ou pas?
pour sécuriser. OK. Mmh mh. OK. Et je pense que ça peut être une bonne chose parce que digitaliser, heu, la carte, ça, heu, rajoute des sécurités, en plus. En fait, s hem
D'accord.
il v il va pas y avoir uniquement, heu, notre numéro de sécu et heu, peut-être un un code à, heu, à je sais pas combien de chiffres qui va identifier notre carte. On pourra mettre des, heu, sécurités, donc des des cryptages sur certains sur certaines, heu, en fait, sur l'image de la carte, par exemple, mettre des données, heu, cryptées qui permettent d'identifier la carte et de bien identifier que ce soit la bonne. OK? De pas, heu, que ce soit cette carte-là.
Oui. D'accord. Donc ça va éviter, finalement, les fausses cartes de de de vitalité qu'il y a et qui, heu
Ça p je pense que ça peut ça peut bien aider parce que, ouais, vraiment le l'informatique apporte beaucoup de sécurité à ce niveau-là, donc heu
D'accord. Bah c'est marrant, t ça donc du coup, c'est vraiment à double tranchant, quoi, ça ça nous expose beaucoup parce que si on est tous, d'un coup, sur un serveur et que le serveur est piraté, bah, ce sont des millions de personnes qui sont impactées et d'un autre côté ça peut rajouter, finalement, de la sécurité à des systèmes qui qui restaient jusqu'à maintenant un peu un peu précaire, quoi?
Oui. Mmh. Oui, c'est sûr. Mmh mh. Ouais. Ah, ça c'est à c'est au bon vouloir des entreprises. C'est il y a beaucoup il y a énormément, même beaucoup trop d'entreprises qui sont pas aux normes, qui sont pas au point avec, heu, le CNIL ou les RGP ou la RGPD c'est, heu, des normes de sécurité, heu, des données.
Ouais, je comprends. Ouais. D'accord.
Et heu, bah, malheureusement, il y a des entreprises qui peuvent qui ont pas financièrement les ressources pour se mettre aux normes ou qui ont oublié ou, heu, qui est un peu heu, mettre ça sous le tapis et ils se disent: «Oh! On va pas se faire pirater, c'est bon» et quand ça arrive, ben, c'est un peu grave.
D'accord. Bon, mmh. Globalement, tu es plutôt, heu, tu es plutôt confiant pour l'avenir, en terme de cyb curité?
Oui, je pense. Je pense que faut, en fait, faut se, mmh, faut apprendre tout simplement, faut se documenter.
D'accord. Bah, écoute, je te remercie, c'était passionnant. Je sais pas encore comment je dois me sentir après cet échange mais mais en tout cas, c'était c'était super instructif. Merci beaucoup à toi.
<chuckles> Merci beaucoup.

Heu déjà, je vais, heu, je vais un peu commencer par définir, heu, dans les grandes lignes, heu, tout ce ce domaine-là puisque je suis notamment en étude, heu, en, cybersécurité, donc, c'est en sécurité informatique.
Ouais. Oh super! Bah, écoute, je suis bien tombée, du coup. <laughs> Ah je suis ravie. <laughs>
Ouais, c'est vrai que c'est c'est bien tombé. Donc heu, tout ce qui est, heu, cybersécurité, donc défense des données, heu, on en fait un peu. Et heu, aujourd'hui, il y a, personnellement, je pense qu'il y a plus trop de vie privée. C'est un concept qui a un peu disparu avec, heu, l'avènement d'internet. Donc heu, dans les années, heu, en tout cas dans l dans les années 2000 où, heu, Internet a vraiment explosé, donc heu, des milliards d'utilisateurs en plus.
Ouais. D'accord. OK. Ouais.
Ou, heu, parce qu'avant, heu, tout était sur papier. Donc heu, que c'était compliqué de voler des
Et même la na la notion de vie privée, tu vois, déjà essayer de redéfinir qu'est-ce que ça veut dire la vie privée, moi dans mon temps, enfin dans mon temps vu mon grand âge, heu, la vie privée c'était, heu bah, avec qui tu vis, heu, qui sont tes amis, heu, c'était c'est p, c'était pas autant tu sais les données personnelles tout ça, heu
Mmh mh. Mmh OK. Ouais, bah, maintenant, c'est. Oui, mais il y a il y a quand même une notion de tes codes de carte bleue, heu, ta tes ton numéro de sécurité sociale, ça ça fait partie de ta vie privée.
Oui, mais c'est pas c'est pas ce qui fait partie de ma vie privée dans dans le sens social du terme. En tout cas.
OK Ah oui, mais la vie privée, c'est pas forcément social. Il y a c'est un peu toutes les données, en tout cas aujourd'hui, c'est un peu toutes les données qui te concernent toi. Parce que avec un numéro de sécurité sociale, on peut tout retrouver sur toi. On peut retrouver ton nom, prénom, quelle maladie t'as eues, heu, quels sont les prénoms de tes enfants, heu.
Mmh d'accord. Mmh d'accord. Oui, où tu as bossé, heu, quelle maladie, heu, mmh mh.
Et si ton père, heu, a eu des problèmes de santé, on peut tout trouver. Vraiment, c'est c'est un peu un peu terrifiant aujourd'hui.
Ouais. Juste avec un numéro de sécurité sociale.